厳しいですね。
ああ、なるほどね。まだ、じゃあ、うどんの方がマシっていうことなんですね。はい、はい。あ、じゃあ、まだでも良かったですね。はい、日本っぽいものは。
あ、まだ全然マシですね。はい。 そうですね。だから麺麺って多分うどん食べた方がまだいいかなっていうああ。
あ、うどんの方がいいかなと。へえ。そっか。でも日本ではそんなに食べてなかったんですか？うどんは。
そうですね。 蕎麦派でしたね。
あ、やっぱり、うーん。ご家族みんな蕎麦あ、蕎麦派だったんですね、やっぱりお父さんああ。そうなんですね。でも分かれますよね、うどん派、蕎麦派って。
はあ。 蕎麦派でしたね。はい。はい。 はあ。